والله بُص يعني لو هنتكلم عن أقرب صاحبة ليَّ، هي خلاص عارفة نظامي يعني، أنا أساسًا لو جيت يوم وقلت لها أنا باحبِك هتقول لي في إيه، مالِك، أنتِ تعبانة، سخنة؟ <laughs> آه، فهي هي عارفة إن أنا لما ب يعني ما باحب حد يبقى أنا باكلمِك على طول، معرفاكِ تفاصيل حياتي، أنتِ في حياتي، تعالي نتقابل، تعالي ننزل كده، لكن أنا أقول لها باحبِك، هي نفسي على فكرة، إحنا أنا زي بعض، باحس إن إحنا أساسًا بقينا صحاب لأن إحنا زي بعض. <clears throat>
أنتِ تعبانة. <laughs> بالضبط. آه. فتختار اللي ش اللي شبهِك.
آه، لكن جوزي يعني هو بصراحة هو بدأ يتعود، بس هو ساعات اللي هو لأ قولي لي باحبك طيب، طب أنا باحبِك، عشان أقول له أنا كمان باحبك، فأنا أقول له شكرًا ربنا يخليك، عارف الغلاسة، هو أنا كده. <giggles>
أوقات ب أوقات بيحتاج إن هو يسمعها، امم بس برضه يعني أكيد بتتعاملي مع الناس اللي هُم حساسين بقى، اللي هُم بيتأثروا بالكلمة وبربع الكلمة حتى، فبتتعاملي معاهم إزاي؟ أو بتشوفيهم يعني ب ممكن تغيَّري من طريقة تعاملِك عشان ما يحسوش بزعل أو يزعلوا منِّك؟
ما أكيد يعني هو بيطلبها صريحة فعلًا. ماشي، ما أنت برضه هتقيمني بناءً على إيه، يعني، أنت هتقيم أنا باحبك أو لأ بناءً على كلمة أنا هاقولها، هل هل ده منصف طيب، يعني خصوصًا إن أنا باقول لك متجوزة بقى لي 6 سنين مثلًا، فأكيد مش كلمة باحبك، أنا أكيد باحبك وكل حاجة، دي أمر مفروغ منها، وإلا ما كنتش كملت معاك، بعدين في حاجات تانية بتقول يعني، أنا مش لازم أقول لك أنا باحبك، لكن ممكن ت ترجع البيت تلاقيني عاملة لك أكلة حلوة.
إمم. آه طيب زي إيه بقى يعني أيوه ادِّينا أمثلة بقى بتعبري إزاي؟
آه ما أنا لسه هاقول لك أهو، أيوه يعني تلاقيني عاملة لك أكلة حلوة، تلاقيني آه، تلاقيني عاملة لك أكلة حلوة، تلاقيني مثلًا م م ال الهدوم بتاعتك رايحة المكوى وجاية وفي مكانها، تلاقي فردتين شراب دي لوحدها مش حب؟ إن أنت ت كل الناس بت بتعاني إن هُم بيلاقوا فردة واحدة ما بيلاقوش أختها، إن أنا أحط فردتين الشراب جوا بعض، ده مش حب؟ <laughs>
جوزِك مثلًا، آه. ده أنتِ كده بتموتي فيه. آه تك تكوي له القميص مثلًا تكوي له هدومه.
آه، ي م عايزة أقول لك إن أنا يعني حتى يعني أحيانًا كده ما باعرفش أكوي، فأنا باخد هدومه أوديها للمكوى وأرجعها، لإن أنا مقدرة إن هو ظروف شغله مش دايمًا موجود، هو أنا مثلًا لمّا أشيل البيت وأشيل الولد وأشيل كل حاجة وهو مش موجود، ده مش حب؟ إن أنا مستحملة ال ال الوضع اللي إحنا فيه، ده مش حب؟ كل دي مش حاجات حب؟
آه. بالضبط، آه لأ.
فليه لازم الموضوع يبقى باحبك صريحة.
امم، آه.